っていうのは、たつま、そっから始めました、そん時は、はい。
うーん、なるほど、そこから調整が始まって、じゃ、「オッケーよ」みたいになった後は、じゃあ、何でしょう、スケジューラーを共有するとかそういうことをされてたんですかね？
はい。 あ、え、そうですね、で、あの だいたい6月ぐらいに、なんか。6、7、8、9ぐらいの、こうカレンダーのこう、紙が回るんですよ。
うん。 ああ、なんでしょう、みみんなの日程表みたいなことですか？うん。
そうですそうです、日程表が。あの、まだ紙文化の時代だったので、で、そうするとこうみんなそこにこう、いつからいつとか言ってこう書いていくっていう
うん、なるほど。 うーん。
感じですね、まずは。うん。
ええ。うんうん。じゃあ、そこでまあなんとなくお互いの、さっきおっしゃってたようなお休み休んでるじゃんみたいなのも把握できるよう感じにはなってたんですね。
あ、そうなんですよ。そうなんですよ。そうして見たら、ほぼほぼ先輩たちちゃんとあの、土日と土日の間、長期とる人、くすくすそれ結構いて、あ、そういう会社か、じゃあ、う2年目からちゃんと取ろうと思いましたね、はい。
うん。 うん。 うん。 ああ、そうだったんです、え、じゃあその不文律っておっしゃってたのはなんか
ええ。 いちねんめだけきたいな。
ああ、1年目だけに適用すあ。
新人は、みたいな、はい、そうです、はい。
そういう、でも、か、もしそういう仮に空気がなかったら、みんなもっと気軽に、ね、すあのその上の方とかに相談できてたかなみたいなのもちょっと思います？
はい。 あ、そう思います。はい、思います思います。うん。